Thật ra á bạn, là ở quê của mình á, thì mình thấy là cái món đó ai cũng ăn hết trơn á, nó giống như một cái phần của tuổi thơ vậy đó, ăn từ nhỏ tới lớn luôn. Nên mình nghĩ là nếu mà nói về truyền thống á thì thực ra là mình cũng chỉ là nó là một cái món ăn mình ăn từ nhỏ đến lớn để mình ấn tượng và mình thèm cái hương vị đó thôi, chứ còn trong gia đình của mình á, thì hông có truyền thống là buôn bán hay là làm nghề đổ bánh xèo gì hết đâu bạn à.
Ừm. <laughs> Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi. À, à, mình hiểu, mình hiểu, tức là mình cứ thấy cái món ăn nó thật là dễ làm, xong rồi thấy nó cũng ngon, thế là mọi người cũng biết làm thôi, đúng hông? Ờ.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, đó, mà bạn biết hông? Tại vì khi mà c những cái dịp mà người thân mà tề tựu đông người vui vẻ á, thì gia đình sẽ bắt đầu là nghĩ ngay đến cái món bánh xèo, đó, thì có nghĩa là bánh xèo thường á đó, đúng rồi, nếu mà làm ở tại gia thì mọi người sẽ chọn những cái dịp mà mọi người sum vầy, và bạn biết hông, thường á, mọi người sẽ hay đổ bánh xèo vào những ngày nào bạn biết hông? Đó là vào những cái ngày mưa.
Ừm. À, làm cùng nhau chắc là vui ha? Ờ. Ừm. À, ngày nào ha? À, <chuckles> đồ nóng kế bên ngày mưa, trời ơi. <chuckles>
Những cái ngày mưa, ừ. Đúng rồi, bạn nhìn vào cái khuôn bánh, hả, khói nó bay lên nghi ngút, nghi ngút, mà không nên là mình nói á, nó hông chỉ là cái món ăn đâu, mà nó gợi lên nhiều cái kỷ niệm về gia đình lắm, tại vì ai cũng đã từng ngồi bên cái bếp lửa đó hết trơn á.
Trời ơi. <laughs> Ừm. Ừm, ừm. Hổng biết là bạn có một cái dịp mà đặc biệt nào á mà liên quan tới những cái lần bạn làm món ăn này chưa, mà bạn cứ nhớ hoài luôn á?
Có, mình nhớ hoài chứ, thì gia đình mình á, là cũng thường xuyên sống xa nhau á bạn, hiếm khi nào mà mà mà gần nhau lắm, mà đặc biệt là có một lần á, gia đình mình gặp nhau ở trên Sài Gòn này, đâu có phải là gặp nhau ở quê đâu, mà ở trên Sài Gòn thì đúng rồi, đúng rồi, mà nguyên liệu thì rất là khó kiếm mà cả nhà thèm lắm rồi ăn bánh xèo, nên là cũng sao các bạn, là tụi mình phải đi xay bột, hả, từ từ, ừm, cái quận này qua một cái quận khác rất là xa luôn 40-50 cây số, chỉ để xay được cái bột đó ra thôi. Ừ, chỉ để kiếm được cái chỗ nào mà người ta xay cái gạo thành cái bột thôi, nên mình nghĩ đó chính là một cái kỷ niệm mà mình nhớ nhất về cái món ăn này là dù xa xôi nhưng mà mọi người vẫn cố gắng là tìm bằng được đúng cái hương vị đó đó. Ừm.
Ờ. À, là cả nhà bạn lên đây gặp bạn hả? À. <laughs> Ừ. Trời ơi! <laughs> Cực kiểu vậy. Ừm. Ờ. Đúng rồi, đúng rồi, cho nó giống nhất, đúng hông? Ừm, à, nhưng mà mình nghe bạn nói vậy thì mình hơi thắc mắc cái này nha, thì mình có biết là nó có cái bột gạo sẵn á bạn, thì tại sao mình hông dùng cái bột gạo sẵn mà mình phải xay ra ha?
Thật ra ừm, đúng rồi, thực ra có cái bột đó thì nó vẫn được các bạn, nhưng mà á mình như mình nói ha, ưm, mọi người đều luôn muốn cái hương vị nó chuẩn xác nhất, cái bột đó á thì nó không thể nào mà nó bằng cái bột gạo mà chính tay mình đi xay ra được. Cái bột mình xay từ chính đúng rồi mình mình xay nguyên chất từ chính cái hạt gạo mình ăn cơm ra, rồi mình pha cái độ loãng nó phù hợp, còn cái bột á thì mình nghĩ là nó cũng ô kê, nhưng mà nó thiệt sự là cái hương vị nó sẽ không có bằng cái hạt gạo của mình đâu. Đó, nghĩ vậy.
Ừm, ừm. À. Nó nguyên chất, đúng hông bạn? Ờ, ờ. Ừm. <laughs> Đúng rồi, chắc là nó không chắc chắn là không có làm bằng đồ nhà làm được rồi.

Đúng rồi, nói chung là ở nơi khác thì nó cũng có ghi là bánh canh, bánh xèo nè dưới quê giống của bạn á, nhưng mà chắc chắn là cái vị nó khác mà, đúng hông? Đâu có y chang được. Ừm. Vậy thì hổng biết là bạn có biết nấu cái món này hông? Cái món bánh canh nè.
Ừm. Đúng rồi. Có nha, thực ra mình nói bánh căn, bánh xèo vậy thôi nó cũng đơn giản đó bạn. Mà mình ở quê hồi nhỏ á, là mình đã, gọi là sao, mình đã làm cái món bánh này cùng với mẹ rất là nhiều lần rồi. Ừm, có nghĩa là vầy nè, mình chỉ cần là ừm, mình lấy cái gạo mà mình ăn á bạn, cái gạo mà mình đang ăn á nha, mình đem đi xay thành một cái bột thì nó thành một cái bột gạo á. Đó, thì đơn giản là cái bột gạo nó vậy thôi, làm từ gạo xay ra nát rồi đổ thêm nước, ờ, cân đối cho nó cái độ đậm đặc nó phù hợp thôi. Rồi nguyên liệu thì bạn cần phải có cái gì nè? Bạn cần phải có giá và hành nè, bạn biết cọng giá hông?
<laughs> À! Làm từ nhỏ luôn hả bạn? Ừm. À! Đúng rồi, đúng rồi. À. À, mình ăn chung à, đúng rồi, đúng rồi, mình ăn chung cho nó, ơ, có vị rau, đúng hông? Ừm.
Ừm. Đúng rồi. Rồi mình có thể bỏ thêm là, à, những cái hải sản như là tôm hoặc là mực nhỏ á bạn. Đó, đúng rồi, và cái cách làm rất là đơn giản à, thì mình sẽ mình, gọi là, mình sẽ chế biến cái món này ở trong một cái khuôn bằng đất á bạn, thì nó sẽ có khuôn bánh căn và khuôn bánh xèo mà người ta làm bằng đất sét á. Đó, thì bạn sẽ phải là dùng cái lớp mỡ hoặc là dầu ăn á, bạn thoa lên trên cái khuôn trước. Rồi, rồi sau đó đúng rồi, sau đó bạn sẽ múc một cái lớp bột bạn tráng mỏng lên trên cái khuôn đó, rồi sau đó bạn sẽ, ừm, cho vào đó là giá nè, su hào nè, rồi những cái hải sản, ừm, tôm, mực hoặc có thể là bạn dùng trứng cũng được. Đó, sau đó bạn bạn đậy cái nắp lại, đó. Đúng rồi đó, bạn bạn bạn đậy cái nắp lại nha, sau đó bạn bạn sẽ nghe cái tiếng nó xèo, xèo, xèo, nó nổ, nổ vui tai lắm, nên người ta mới gọi là bánh căn, bánh xèo đó. Đó, xong rồi tầm, à, tầm 2 đến ba ba phút sau khi mà cái bột nó chín á, bạn giở nắp ra, rồi bạn gấp đôi cái bánh lại. Ừm, bạn gấp đôi cái đúng rồi, đúng r không, không, một một cái bánh như vòng tròn mình kẹp nó lại làm 2, tức là thành, ừm, hình bán nguyệt á. Đó, bạn ụp nó lại. Ừ, xong rồi mình sẽ để ra ngoài và người ta sẽ thưởng thức nóng ngay tại chỗ luôn.
Ồ! Bỏ hải sản được luôn hả? À. Ừm, ừm, mình, ờ À, cho nó đỡ dính ha. Ừm. Ừm, ừm, ừm. Trời, nghe bạn tả là mình thấy hình dung ra luôn rồi đó. Ừm. <laughs> Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Gấp lại nữa hả? Tức là kẹp 2 cái lại thành 1 hả bạn? À. À, à. à, mình hiểu rồi, mình hiểu rồi. À. À, tức là họ sẽ chấm vào cái mắm nêm hả bạn? Hay là nó ăn với mắm nêm như thế nào ha?
Đúng rồi, thực ra á là mình thấy là ở ở những cái vùng khác khi mà người ta ăn bánh căn, bánh xèo á thì người ta sẽ chấm với mắm nêm. Còn ở vùng mình á thì người ta sẽ hông có chấm mà người ta sẽ làm một cái chén mắm nêm, rồi người ta sẽ bỏ trọn cái bánh xèo vào trong đó và người ta ăn ở trong cái nước mắm đó luôn. Đúng rồi, đó, đúng rồi, ngâm nguyên trọn cái luôn, chứ nó nó nó nó hông có giống những cái vùng khác, tức là những cái vùng khác thì người ta sẽ, à, cuốn bánh tráng rồi người ta chấm, còn vùng của mình là người ta sẽ ngâm ở trong cái chén đó luôn, đó là cái điểm khác biệt đó là như vậy. Ừm.
Ừm. Ờ. À, ta ngâm vô đó luôn? Đúng mà ta ngâm xong rồi ta ăn lên luôn. À. Ờ, vậy đậm đà lắm ha! Ừm. <laughs> À, ăn nguyên cái luôn. Rồi, mình hiểu rồi đó. Mà hổng biết là từ hồi xưa á bạn, tức là bạn có truyền thống gì hông? Hay là mình học ở đâu ra được cái, a ở nhà bạn làm được như vậy ha?

Ừm, công nhận nha, nói chung là mặc dù thì bạn có thể bạn sẽ thích nhiều món khác nữa, đúng hông? Nhưng mà cái món này thì nó vẫn ở một cái phần nào đó trong cái, ơ, cái, ơ, thức ăn yêu thích của bạn. Ừm.
Đúng, chính xác rồi. Đúng luôn. Đúng rồi, đặc biệt, ờ, gọi là, đặc biệt ở trong trái tim luôn, nên là đi đâu, à mình cũng nhớ về cái món ăn mà mình ăn từ nhỏ cho đến lớn hết, và mỗi lần về quê là món đầu tiên mình đi ăn sẽ là món bánh bánh xèo, bánh căn bánh xèo, đó. Nó rất là đặc biệt á bạn, mà ở quê mình thì mình không bao giờ quên được cái hương vị đó, nên là cứ về quê là tìm ăn thôi, nhớ lắm. Ừm.
À! <laughs> Ừm, ừm. À. Ừm. Mà mình thấy thật ra là mình có nghe về bánh căn mà nó ở Đà Lạt á bạn, thì nó có khác gì so với ở quê bạn hông ta?
Ừm, ừm. Có nha bạn nha. Mình mình cũng rất là tò mò coi thử là bánh căn Đà Lạt nó có khác cả bánh căn Phan Rang hông? Thì mình thấy rất là khác đó bạn, mình có ăn rồi nên mình nên mình mới thấy là nó khác, mình thấy ở trên Đà Lạt á, thì người ta sẽ ăn bánh căn với lại xíu mại, mình thấy nó hổng có đúng với quê mình, quê mình thì người ta có thể là ăn mắm nêm nè, mắm đậu phộng nè, và đặc biệt là người ta hay ăn bánh căn với cái nước, gọi là, nước cá kho đó. Đó, ừm, ừm đúng rồi. Mà ở quê mình á thì bánh căn nó rất là đơn giản thôi bạn, một là người ta đổ không và người ta ăn với hành lá, hành mỡ dầu á, hai là người ta chỉ ăn với trứng thôi, chứ ít khi nào bánh căn mà người ta với sẽ ăn với những cái nhân khác như ở trên Đà Lạt lắm bạn. Mình thấy bánh căn ở trên Đà Lạt người ta ăn với rất là nhiều topping khác nhau, kiểu là, có ưm, ừm, mại, ừm, nó rất là khác và và cái quan trọng như mình nói á, nó nó khác ở cái quê mình đó chính là cái vùi mùi vị mặc dù trên đó người ta vẫn ăn mắm nêm, nhưng mà cái mắm nêm ở trên đó là họ thường hay có màu đỏ đỏ á, nó hơi khác so với cái mắm nêm ở ở quê mình á bạn. Ừm.
Ồ! Vậy là bạn chưa ăn hả? À, à, à, à. À! Đúng rồi, đúng rồi. Ờ, thì mình đúng rồi, mình có thấy. Ừm. Ồ. Ồ! Cái này mình mới nghe lần đầu luôn á nha. Ừm. À. À, à, à. Đúng rồi, đúng rồi. À, trứng rồi xíu mại này kia, đúng hông? Ừm. Ừm. À! Đúng rồi, bạn nghe nó mình nghe bạn tả là nó xám xám ha.